Oye, cuéntame, ¿por qué te gustan tanto los libros? ¿Cuándo te diste cuenta de que los libros te atrapaban tanto y si hay algún libro que te guste mucho recordar?
Sí, bueno, la ver la verdad es que me di cuenta de eso, pues yo creo que no hace mucho, tendrá un par de años que me di cuenta de que de que los libros de verdad de, me me gustaban porque, pues, antes sí como que tenía esa como que esa aberración, ese disgusto de de leer, no no me gustaba. Pero, me di cuen
Pero, ¿por qué? ¿Porque te parece aburrido o por qué?
Sí, precisamente, bueno es que l las lecturas que más tenía eran pues como que las que dejaban en la escuela de los libros que decían: "Ay tienen que leer este libro," o cosas así. Entonces, pues muchos no me no me terminaban como de atrapar, no no les veía tanto sentido, los sí los leía, pero era como de: "Ah, okey". Entonces, este, pues como no me atrapaban decía: "Je no, qué flojera leer, mejor, este, pues hago otra cosa," ¿no? Ver una serie, ver una película, otra cosa, cualquiera. Pero, em, después recordé mucho uno que sí, bueno, hubieron un par que sí me gustaron bastante de los que me dejaron, eh, leer.
Sí.
El primero fue Los Miserables de de Víctor Hugo, es
¿Y qué tal estuvo? ¿Qué edad tenías cuando lo leíste?
Tenía mm on no, acababa de cumplir 12 años, sí, tenía 12 años, cuando lo leí por por primera vez, me gustó muchísimo, mucho, pero mucho, mucho, tanto que lo recuerdo, creo que fue 1 de los primeros libros que que leí porque, te digo, no no no me gustaba leer ni en la primaria ni en ningún lado, pero cuando leo ese libro, e es que la historia es tan, ¿cómo decirlo?, tan dramática que que es como de: "No ma ¿en serio, esto estaba pasando?", eh, tiene como que cosas muy tris
Mm. ¿Y quién te lo recomendó o solamente tú lo encontraste?
No, fue una lectura que nos dejaron en en la secundaria, recién entrando en la secundaria fue el primer libro que que nos dejaron leer.
Ay, por eso fue que lo empezaste a leer, ¿y cuál fue tu parte favorita? O, ¿qué fue lo que más te gustó del libro?
Eh yo creo que lo. <chuckles> L como que lo que más me gustó, pues, fue la historia en general, pero lo que más me marcó, por lo que más lo recuerdo, es por una parte donde cuentan que que la ja pues, la protagonista, por por decirlo así, este, se quita sus dientes y los vende para mantener a sus hijos, es como de: "¡no!". Ay, que sí, como que esa parte del del dolor, es que solo, ay, de imaginarlo, no, no, no, no, no.
¿Cómo crees?
Entonces
Oye, ¿y lo describen así por ejemplo cuando lo está haciendo, o solamente lo dicen?
Bueno es que la la versión que que yo leí en ese entonces era un poquito más más corta que la la obra completa, no era la obra completa porque pues teníamos poco tiempo para leerlo, pero, nada, en esa versión nada más como que lo mencionan, este, que tuvo que hacer eso, que tuvo que que cortarse su cabello y venderlo también. Entonces, es bueno, ¡qué triste! porque, ¿Cómo es posible que hagan eso?
Bien fuerte, sí. Oye, ¿qué emociones tuviste? Por ejemplo, cuando la estabas leyendo como de emoción, tristeza, enojo, eh, sorprendido, ¿cómo cómo es que te transmitió toda esta lectura, las emociones y cómo sientes que te afectó o te benefició para el día de hoy?
Mm, pues de emoción, primero me sorprendió, me sorprendió muchísimo, porque, te digo o sea yo yo no concebía que alguien pudiese hacer eso y sobre todo que alguien comprara los dientes. Yo dije: "¿En serio hay gente que que compra los dientes?" Pero, <laughs> pues, es que era otra época claramente. Entonces, este, pues, supongo que no había quizá para los dentistas, no había, este, pues prótesis tan avanzadas o cuestiones así, entonces, este, ya después con el tiempo pues me fue haciendo un poco más de sentido, pero después de sentir emoción, pues ya me sentía triste, triste porque pues así tal cual el título, o sea, era era una vida bastante miserable y yo no comprendía cómo alguien pudiese, eh, vivir así. No no no simplemente no lo concebía. Y, mm, en cuanto a aprender, pues sí, ah, creo que me enseñó un poquito a valorar más la la situación en la que estaba, y, a pues a vivir un poquito más, eh, agradecido.
<laughs> Sí. Así es, y por ejemplo eso eh, bueno, más bien ese libro, ¿qué es lo que más te atrae? ¿Como la historia, el lenguaje, la posibilidad de viajar sin salir de casa, o algo más íntimo, como una compañía, un consuelo?
La historia, la historia fue de definitivamente lo que lo que más atrapol mm, lo que más me atrapó fue, ah, fue una historia muy muy buena al punto de que, pues, lo he he buscado, como que las versiones más completas y afortunadamente, eh, también pude conseguirlo. De hecho, este, pues, digo, fue como que de los primeros libros que leí, fue de lo uno de los pocos que realmente me me gustó, me atrapó y, pues sí, diría diría que la historia, y pues, también me me hace viajar a otras épocas, eso de definitivamente también, pero probablemente lo lo vuelva a leer para para sentirme un poquito más en esa en esa situación.
O sea, que, ¿no lo has vuelto a leer desde esa vez, o te gustaría volverlo a leer, para ver si se te pasó algún detalle? O, ¿has pensado en leer la obra completa, también para ver si está como mejor hecha, o hay mejores descripciones?
Sí sí, exactamente, este, bueno, lo lo volví a leer una segunda ocasión, pero, fue la la misma versión de del libro, fue exactamente el mismo libro. Entonces, este, sí, el plan es, este, volver a leerlo, pero ya la versión completa. Es que son son libros caros, entonces, este, muchas veces, pues sí, sí cuesta un poquito, eh, el pagarlos, pero, afortunadamente, este, ya me pude hacer como que de la versión más completa. Entonces, está en mi lista de lectura, probablemente, pues, tenga que esperar algunos meses en lo que termino otros libros, pero de que lo vuelvo a leer y ahora completo lo lo voy a hacer.
¿Y no has encontrado como una versión en PDF o online, para que no tengas que comprarlo así como en físico, o es porque te gusta en físico?
Sí, sí, la verdad, este, bueno, no tengo problema con leer libros en en PDF. Sí he leído varios, y planeo leer más en PDF, pero siento que es un libro tan bueno que me gustó tanto, que es algo que Exactamente, sí, definitivamente, el formato físico a mí me gusta más que que el PDF, pero sí, solo lo como que lo aplico el el comprar formatos físicos solo para mis autores o o libros que de verdad me gustan mucho.
Que vale la pena, tenerlo en físico. Sí. Qué padre. Oye, y por ejemplo, ¿cómo influyen los libros en tu día a día desde que ya empezaste a leer en tu trabajo, en tus decisiones o en cómo te relacionas con la gente?
Mm. Yo creo que en todo, me cua cuan me acuerdo mucho que cuando iba en preparatoria o e en la escuela en general, todos decían como de: "Lean, es que lean para que siempre tengan algo de qué hablar y para que, este, amplíen su vocabulario", y muchas cosas así, y yo decía: "Oh, okey", pero no le daba como que tanta importancia. Entonces, yo, ah, hoy que ya leo, pues sí, este, sí noto cierta diferencia, como lo mencionas, en en la forma de relacionarse, quizá en en algunas palabras que se utilizan. Digo, igual no es que que sea un erudito o que hable todo el tiempo pues de de una forma muy técnica, pero sí, eh, hay palabras bastante interesantes o incluso, eh, palabras que ya son conocidas, pero que que no utilizaba y que ahora utilizo un poquito más, y pues también también brinda, eh, otro tema de conversación, quizá no temas técnicos o científicos, pero sí, pues, precisamente el poder hablar, precisamente, como ahora de de libros.
Sí. Qué padre, ¿y algún día en tu vida tú te imaginaste, que ibas a estar como hablando de este tema, como de libros, que ahora ves, que te gustan tanto, o nunca lo pensaste?
No, la verdad es que no, yo no me veía hablando de de libros, porque, te digo, yo yo era como de: "Ay no, qué flojera leer libros", ¿no? Eso que que, este, que lo hagan pues los que quieran, ¿no? Pero pero yo no, este. No, no, la verdad nunca me vi de hecho, ni siquiera estaba muy cerrado como que con darle la la posibilidad a a leer libros. Alguna vez, también salí con alguien, que le gustaba muchísimo leer y decía como de: "Ay, hay que leer esto", o tenía muchos libros y era como de: "Eh, sí léelo tú", ¿no? <laughs>
<laughs> Como: "Léelo tú, pero no me invites a leer eso", sí.
Sí, justamente, entonces, este, pues sí, la verdad no me lo imaginé, y pues, aquí estamos.
Qué curioso. Oye, ¿alguna otra cosa? O bueno, más bien otro libro, ¿o qué géneros, te gustan más, de esos libros? ¿Como de ficción, de horror, de amor, de científicos, de historia? ¿Qué es lo que te gusta?
Yo creo que precisamente, eh, esa es esa es muy buena pregunta, porque, de ahí es de donde pues, surge como que esta idea de de ahora sí leer, porque encontré mi género, eh, definitivamente el terror, el terror en sus en sus variantes y una que otra novela, este, romántica o de época, eh, eso es lo que lo que más me gusta leer.
Ay, qué padre. ¿Y qué autores te gustan del terror?
Mi favorito es Edgar Allan Poe, definitivamente, eh, por mucho me me gusta mucho Edgar Allan Poe, y digo, pues, también, eh, la parte de de Stephen King, eh, Lovecraft, me gusta Mary Shelley, digo, a pesar de que no era como que, como tal, una autora de de terror meramente, pues, tiene tiene Frankenstein, que es mi mi libro favorito, eh, también, pues, oye, claro, Bram Stoker, em, de de las, pues, digamos, autoras más contemporáneas, Mónica Ojeda, también me me gusta bastante.
¿Stephen King? No, pues ya se amplió muchísimo entonces tu, o sea, la la manera en que estás leyendo los libros y todo esto, que aunque es específicamente el terror, ya viste como varios autores que también te gustan mucho, ¿y en sí qué es lo que te gusta del o sea, del horror? ¿Cómo lo describen, o cómo lo detallan, o por ejemplo los autores? ¿Qué podrías decirme de eso?
Yo creo que lo que más me gusta es es mucho esta parte creativa de de crear hi historias y personajes que que puedan ir también, porque como te digo, eh, pues hay hay como que, mm, varios tipos de terror, entonces, por ejemplo, está eh, se me ocurre Onrise y, este, Bram Stoker, ¿no? que son más como apegados al terror, pero de vampiros. Entonces, este, la parte de vampiros, pues, me llama mucho la atención, porque a pesar de que, pues, es la misma temática, ¿no? Vampiros, son retratados de formas muy distintas, entonces, eh, pero pero mantienen la esencia, vaya, de del vampiro, entonces me me llama yo creo que eso es lo que lo que más me llama, que una misma criatura, o o algo que que se puede ver muy similar sea representado de formas tan distintas, y que te vuelan la cabeza.
Ay, qué padre. Qué padre, aparte como la descripción, ¿no? O sea, me imagino que te están diciendo la descripción del vampiro, que dices que es de tan detallado, y tan diferentes a la vez, qué bonito todo eso. Oye y, ¿tienes, por ejemplo, algún ritual, por ejemplo, un café, una librería, eh, una hora del día que sea sagrado para leer, ya sea en la mañana, en la noche, o algún, no sé, tipo de lugar que te guste bastante, como la naturaleza?
Mm, pu pues, la verdad es que sí, sí he visto que muchas personas como que hacen todas esas cosas, pero a mí no me gusta ir a las a las librerías a leer, no sé, como que no me siento cómodo, porque, mm
¿Por qué?
ay algo, no sé, como que siento que es el el leer es un momento íntimo, y a mí me gusta leer acostado. Entonces, en en en una librería exactamente, en las librerías, pues, tengo que que estar sentado y, pues, no sé, como que no me siento en confianza, entonces, como que mi ritual sería, este, leer en mi cama, acostado, en mi habitación y así, tal cual, en silencio, disfrutando la lectura, no ocupo más. No ocupo naturaleza, no ocupo café, no, nada más mi mi cama, y en silencio.
Ay, más a gusto. Ay, más a gusto, sí, sentirte como más en confianza para poder, este, por ejemplo, no sé, ¿y a lo haces en la mañana, o en la noche?
Sí. Procuro hacerlo en en el atardecer como a esa hora de las 5 y media ya casi cuando cuando todavía la luz, este, pues la luz de del día o bueno en este caso de de la tarde, eh pues me me puede iluminar que no tenga que utilizar lámparas o cosas así, pero que ya esté que cuando termine de leer ya esté como que comenzando a oscurecerse, ese es el momento que me en el que me gusta leer.
Ay, bien a gusto, qué padre, ¿y lo has intentado en algún otro lugar que también te pueda llamar la atención para poder hacerlo o no?
<giggles> Sí, pues precisamente, eh, lo intenté en en en librerías, lo intenté, este, como que en el pastito, entre árboles y esas cosas, pero lo intenté en el autobús también, eh, eh, en el coche igual, pero bueno, en el coche mientras no manejo yo, ¿no?, claro, pero pero no <chuckles> no, no me gustó, este, ninguna, como que no me acomodo, no no me concentro en la lectura, siento que es es más fácil que que me distraiga así, por eso creo que solo me gusta leer en en mi habitación.
<chuckles> Sí. Oye, ¿y has ido, por ejemplo, a ferias de libros o alguna librería en tu comunidad que te guste como rentar libros o también una feria del libro para ir a comprar?
Pues sí, pero fui cuando no me gustaba leer, entonces, desde que me gusta leer no he ido, y sí, sí tengo muchas ganas, sí he ido, pero, pues, en en el momento no he indicado, por decirlo así.
Ay, pero bueno al menos ya te gusta mucho leer y eso es la parte importante, o sea que descubriste como, un nuevo hobby que te encanta y que te lleva como a estos nuevos mundos también de, pues que tie tienes la oportunidad de abrir a nuevos e experiencias y sería padrísimo, imagínate fueras a una feria de lectura y ves a tu autor favorito, qué padre, gracias por compartirme toda esta experiencia.
Claro. Muchas gracias por por escuchar y por las preguntas tan interesantes, hasta luego.